Berenjena.
La bere sí, sí, sí, es ya no tiene carne, o sea, es es no es vegana completamente, es vegetariana, porque sí tiene queso y demás. Pero si vieras el sabor tan rico que tiene la berenjena, combinación con queso, pasta, una salsa, ahora sí que con tomate y el sofrito, sabe delicioso, delicioso.
Ajá. Ush, no sé, tendría que animarme a probarla una que tú hagas, porque la verdad es que la berenjena no ¿sabes qué? Me quedó, yo creo, un mal sabor de boca de que, eh, alguna vez mi mamá, pobrecita, las intentó hacer, y le amargaron, entonces
<chuckles> Ajá. M Ah, no. Sí.
<chuckles> No no
Tiene una preparación muy específica, muy especial Ah, puede ser.
Sí, no no tengo buen recuerdo de la berenjena. Que pasó c también con las calabacitas, mi mamá era muy dada a hacer calabacitas y a veces amargaban, pero ya las amo, ¿eh? O sea, eh eh, sí, <chuckles> eso sí las aprendí a amar después, ya con el tiempo.
¡Ah! Qué Creo creo que eso es siempre, para mí, siempre fue también lo mismo, de repente, de de chiquito, por ejemplo, a mí no me gustaba el tomate, y ya después fue como que que probé la comida italiana y dije: "Pero el tomate es delicioso, no lo puedo creer, cómo se puede preparar", ya sabes. <chuckles> Exacto, y dije: "Guau".
Ajá. Pues claro, es indispensable. Aparte, dicen que los italianos hacen como que su conserva de tomate solamente 1 vez al año, ¿no?
Yo literalmente aprendí a hacerla en una de esas ocasiones, to hacen compran u costales y costales de tomates, y es toda la familia, están literalmente limpiando los tomates, los les quitan la parte verde, o sea, el rabito que tienen, los ponen a cocer por horas, y ya después los ponen en frascos al vacío y los almacenan. Todo el tiempo de todo el año, literalmente, tienen salsa.
Sí, sí, sí. Ajá. De ese. Ajá. En frascos, claro. Sí, sí, sí, había oído eso.
Sí, está bien padre la tradición, la verdad. Eh, es una cosa que se siente como hogar, se siente como familia, estás como que haciéndolo junto a personas que amas y todos van a ser beneficiados, pues, de de esa actividad. Está está bien bonito, es como una unidad muy linda.